Sì, sì, mi succede molto spesso, diciamo che vivo comunque in una comunità che, ehm, è di persone che vogliono imparare l'inglese, quindi, ehm, mi è successo molto spesso delle persone che venivano da me: "Guarda, io non so come hai fatto come hai fatto tu, mi potresti dare dei consigli". E quindi io cercavo comunque di aiutarli, eh, vedevo che erano proprio disperati perché non non non avevano più fiducia, perché effettivamente non è facile. E io, ehm, sono cresciuto con l'inglese, ma non tutti lo lo sono ecco, lo sanno, lo parlano assolutamente. Ehm, però ti devo dire la verità, nel in questo momento sono sono io quello che sta nella cu nella curva, nella valle della disperazione in un'altra lingua, quindi questo stesso molto difficile. Allora, parlando di altre lingue parliamo, ecco, ehm, delle altre lingue. <chuckles> Questo è un tasto un po' dolente. Allora, abbiamo, ehm, molte lingue in in ambito. Quindi, sì, abbiamo il francese
Okay. Chiaro. <giggles> Certo. Mh-mh. Lo parlano, mh-mh. Mh. Cioè, quale sarebbe quest'altra lingua? <giggles> Mh-mh. <chuckles> Mh-mh.
lo spagnolo
Okay.
e poi abbiamo 2 altre lingue che sono un po' più particolari. Quindi francese e spagnolo, sono nella valle della disperazione completamente, proprio
Cioè? <chuckles> Perché?
Ehm, per non lo so per quale motivo, forse perché non sto trovando la possibilità di parlare con persone che sono madrelingua. Quindi, questo non mi sta permettendo di esercitarmi come si deve, quindi credo sia questo il problema. Eh, poi abbiamo le altre 2 lingue, che sono la lingua dei segni e, ehm, il pidgin. Ecco, questo voglio proprio soffermarmi. Allora, il pidgin è ehm, viene anche chiamato broken english, ed è un dialetto dell'inglese. Viene utilizzato principalmente nell'Africa occidentale.
Mh-mh. Eh, infatti sto dicendo questo. Mh. Ah. Cioè? Cosa sarebbe? Okay. Ah.

Allora, tendo ad evitare app come Duolingo oppure tipo Babbel, che sono delle app che sì, ti aiutano a capire un po' la grammatica e le basi del dire: "Io sono, io mi chiamo", ecco.
Mh-mh.
Potrebbe essere utile in quel campo, ma se vuoi approfondire davvero una lingua devi andare su il, uhm, pesante, no, quindi eh, uhm, devi andare sul pesante. Quindi magari cominciare a leggere in una li uhm, in inglese o anche seguire degli youtuber, degli influencer, tiktoker. Sì, sì, sì, questo mi ha aiutato perché, uhm, risc riuscivo a capire lo slang che utilizzavano e delle parole che non avevo studiato a scuola, no. Quindi parole nuove che io non conoscevo. Poi, ecco, sicuramente cercare quando una cosa che consiglio assolutamente a chi sta imparando una nuova lingua è: quando non capite qualcosa
Okay. Sui madrelingua. Ah-ah. Mh-mh. Ah, ti ha aiutato questo? Mh-mh. Sì. Sentiamo.
non vi sentite male, cercatela di capire dal contesto.
Mh-mh.
Se non riuscite a capire dal contesto, immediatamente prendete un motore di ricerca, cercate cosa significa e vi scrivete quella maledetta parola in un notebook.
Okay. Mh-mh. <chuckles> Così ti rimane impresso praticamente.
Vi dovete fare un vostro dizionario e lo dovete scrivere a penna. Non nulla, né telefoni, né cellulari, né computer, a penna. Questo aiuta proprio il cervello a memorizzare.
Ah, no? Mh. Quindi lo hai provato sulla tua pelle praticamente, ti si stampa il concetto.
Assolutamente, t'è stato utile. Sì, sì, sì, sì, sì, ti stampa proprio il concetto in fronte.
<chuckles> <chuckles> Guarda è stata una chiacchierata estremamente interessante e spero di risentirti presto, ti ringrazio.